Eh, beh, <scoffs> quando iniziavano i mal di testa? <chuckles> Quando iniziava lo stress? Perché ovviamente se da una parte è bello entrare, magari, in un ambiente tanto quanto nella mia mente, e sapere che c'è un ordine preciso di idee e pensieri, e un ordine, magari, tra quelli che sono, uhm, i diversi oggetti disposti nella camera, però, <clicks tongue> ovviamente non è la stessa cosa, uhm, quando magari qualcosa, uhm, è leggermente, non so, inclinata da un'altra parte, e questo mi metteva ansia, cioè, proprio ansia nel senso che io volevo subito raddrizzarla. Quindi, anche nella vita, quando le cose non andavano, mhmm, come dicevo io, in questo senso, io cercavo di Sì, e cercavo di intervenire, e quindi facevo in modo che quella cosa fosse in quel modo. Ehm, m magari a volte l'ho fatto anche con i miei stessi pensieri, no, e questo mi ha creato tantissima devo dire, tantissima ansia, ecco, stress, proprio perché il
Mh. Mh. Mh-mh. Ti ostinavi? Ecco, perché poi, mhmm, ehm, generi generalmente, ecco, il perfezionista va anche incontro a momenti di panico, momenti di ansia, no, perché non riesce a controllare sempre tutto, in ogni contesto.
Mh-mh. Sì. Esatto. Infatti, è proprio questo, il perfezionismo va di pari passo con il controllo. Io volevo controllare tutto, uhm, dalle mie emozioni a quelle che erano, magari, delle situazioni, uhm, a volte che m mi capitavan ma, uhm, dove io fondamentalmente non potevo farci poi chissà che cosa. No, non avevo il controllo, e questa cosa mi mi m mandava magari in bestia perché dicevo: "No. Ma questa cosa potrebbe essere fatta in maniera diversa. Perché la gente fa così?" E magari le persone intorno a me mi dicevano: "Vabbè, però non, mhmm, te ne fare una malattia di queste co Sì, non non ti preoccupare. Cioè, mhmm, voglio dire, non non sarà, ehm, la fine del mondo." Però, perché c'era una mia testardaggine <clicks tongue> di fondo che pensava, ecco, che magari se le cose fossero andate come dicevo io, quindi con quell'ordine, magari sarebbero state molto meglio. Ecco.
No non avevi nulla, nessun pote Non farne un dramma, ecco. Mh-mh. Molto meglio. Quindi, tu avevi fondamentalmente problemi intanto ad accettare le cose che sfuggivano anche dal tuo controllo, e immagino, anche che avevi un gran bel problema nel delegare anche le cose a qualcuno, perché se le cose non venivano fatte da te stessa non erano fatte bene.
Sì. Mh-mh. Sì.